Ja, die pulen alles aus, die Murmeltiere, die alles anbeißen, ist schrecklich. Deswe also, ich habe paar Hochbeete oben auf der Terrasse, aber ich habe jetzt auch unten Sachen angebaut. Habe die so 'n bisschen geschützt. Also, mein Mann hat mir da was gebaut. Ähm, und das ist ja wirklich also, man muss richtiges Wissen haben, ne? Wann wird was vor angezogen? Wann wird was pikiert? Wann wird es ausgesetzt? Ähm, da muss man mit dem Wetter und das Interessante also, ich meine, ich kann googeln <scoffs> und Google sagt mir, wann beste Einpflanzzeit ist, nach dem Wetter, weil das richtet sich ja nach dem Wetter, nach der Vorhersage. Und die Leute hatten das ja früher nicht. Das heißt, die müssen schon irgendwelche Marker gehabt haben, wann die wussten, wann angepflanzt wird, ne?
Aha. Mhm. Ja. Aha. Mhm. Ja. Hm. Ja. Ja, ja, sicher. Hm. Hm. Ja, ja. Ange ja Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm, ganz klar. Und, im Grunde genommen, dementsprechend sind die auch so aufgewachsen, weißt du? Denn denn, ähm, auf 'm Land oder je nachdem, äh, anbauen, äh, mussten Kinder ja damals schon, äh, oftmals mithelfen, ne? Und das ist dann so aufgewachsen, ne?
Mhm. Und ich glaube also, ich habe das selber Hm. Ja, genau, genau, ja. Aber so wurde das Wissen, glaube ich, auch übertragen. Ähm
Ja. Mhm. Focussed. Wodurch
Und ich? Ich musste mit mit Mitte 30 musste ich mir alles irgendwie <chuckles> erlesen, musste was bei meinem Schwiegervater erfragen, weil also, meine Mutter hat nie was gemacht. Da bei uns zu Hause gab's nicht so einen Gemüsegarten oder so. Ähm, ich meine, das macht schon Spaß, ne, aber manchmal auch frustrierend, wenn dann irgendwie was nicht wächst. <chuckles> Nur di das ist, glaube ich, so ja, <chuckles> so 'ne Wissenskategorie, die, äh, leider bisschen in Vergessenheit geraten ist, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Aha. Ja. Ja, sicher. Ja, das ist richtig. Mhm. So ist richtig, ne? Ja, das. Und und wie gesagt, auch andere Dinge so so, ähm äh, schau dir an, die die die Pyramiden, die sie auch hier in Südamerika gebaut haben, damals, ne? Oder als auch selbst in Deutschland so dies äh, die die Woodhenges, ja. Äh, an 'nem bestimmten Tag kommt das Licht direkt wie's wie wie wie wie S äh, die Sonne aufgeht oder untergeht. Und das ist auch wie 'ne Schlange auf 'm Boden.
Ja, ja. Die waf mache ich Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, der Kölner Dom.
Äh, also, ja, ne?
Also, wie der gebaut wurde damit dort der Schall von der Orgel dass das alles so wiedergibt, das ist der absolute Wahnsinn.
Hm. Ja, ja. Ja, ja. Schau dir an, was die alles gewusst haben und, äh ja, ne? Das ist irgendwie
Hm. Ja. Was wir mittlerweile also, wir wissen, glaube ich, so was nicht mehr, ne?
Ja, ist verloren gegangen. Vor allen Dingen, die die Gesellschaft heutzutage, äh, die können ja oftmals gar nichts mehr, denn, ähm, sie gehen arbeiten, verdienen sich Geld und mit dem Geld können sich jemand kaufen, der das für die machen kann, ja?
Mhm. Ach ja, ja. Muss man alles schon Hm. Ja, aber interessanterweise arbeiten, ne? Es sind ja diese klassich klassischen „Nine-to-Five Jobs“. Sitzen im Büro
Mhm, ja. Aha. Ja, ja.

Also, das ist ja makaber bis zum Gehtnichtmehr. Also also, das ist ja schrecklich. Also, so was, also
Was meinst du? Mhm. Ja. <laughs> Das ist das ist deutsch. <laughs> So was lie Genau, ja. Ja, ja. Ja.
Ja, aber das also, meine Tochter ist keine 4. Also, ich werde ihr bestimmt so was nicht mehr zum Einschlafen vorlesen, wo die Hexe da elendig in dem, weiß ich nicht, O in dem Ofen verbrennt. Also
Ja. <laughs> Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Na, doch, doch, doch, das ist es ja. Das das ist und stell dir vor, die Geschichten waren noch viel schlimmer, denn damals waren die für Erwachsene, und die haben das dann umgeändert für für Kinder, und jetzt ist es ziemlich mild. Na, na, siehst du, wir fanden das normal.
Ja. Ja, ja, ich weiß, ja. Ja, und ich finde das immer noch grausam. Also, wirklich immer die böse Schwiegermutter. Es ist immer die böse nicht Schwiegermutter, sondern die Stiefmutter.
Ja. Ja. Ja genau, die Stiefmutter und und vielleicht auch die Schwiegermutter und so, ja, ja. Sicher, und man muss da auch einen gewissen Sinn für haben, denn ansonsten machen einige dieser Märchen überhaupt keinen Sinn, ja? Und ne, aber ich meine, hm da du sagtest, man gibt das von einer Generation zur anderen mündlich weiter. Es geht doch, ne? Es geht doch.
Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Richtig, ne? Mhm, mhm. Ja.
Ah. Mhm.
Ja, es geht es geht, aber, ne, natürlich, das zu verschriftlichen hat noch mal 'ne sa ganz andere Dimension. Ich persönlich guck mal, ich kann mir nicht mal das ein Leben ohne Internet vorstellen, ja? Also, ich glaube also, ohne Bücher ja, aber einfach, weil alles ja jetzt auch irgendwo verschriftlicht im Internet ist. Ich wü würde es sehr schade finden, weil ich unheimlich gerne lese. Also, ich liebe Bücher lesen, so dieses Versinken in die andere Welt. Ähm
Mhm. Ja klar, mhm. Ja, ja, sicher. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Im Netz ist ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aha. Richtig.
aber, äh, ja, also, ich glaube, das war wirklich schon so 'ne Revolution, so wie dann später auch das, äh, Internet, ne?
Ja. Ja.